É, e ela tem uma função de me levar pra frente, né, ela não ela não não me não me atrapalha. Eh, é.
É um senso de justo, é é um senso de responsabilidade. Eu diria que isso é um senso de responsabilidade.
Hum, verdade, gostei disso. Eu gostei desse nome, vou usar ele agora. Fal com licença, eu não estou ansiosa, é o meu senso de responsabilidade. <chuckles> Gostei disso. Mas, enfim, nesses momentos, eu acho que por mais que, às vezes, eu me vejo um pouco taquicárdica, um pouco correndo pra fazer as coisas, eu consigo acalmar a minha mente, porque o meu corpo tá em movimento, ele tá indo resolver aquela questão, né.
Entendi Senso de responsabilidade. <laughs> <laughs> É. De responsa exatamente. <laughs> Justo. Que é o que não acontece quando você vai deitar pra dormir.